Ja. ja.
Weil du's nicht gemacht hast. Zum Beispiel beim Sport ist es ja ganz gut, wenn man sich sagen wir mal, man will jetzt laufen gehen jeden Tag. Und wenn du dich mit jemand verabredest, also so 'n Verantwortlichkeitspartner, dann überlegst du dir schon, wenn du jetzt heute sagst: „Ah, ich habe jetzt keine Lust, ich könnte jetzt lieber das machen“, dann weißt du, dass die Person dann da alleine steht und eigentlich auf dich wartet oder du musst sie zumindest noch mal antexten und irgendwie 'ne Ausrede Und dann sagst du: „Ach, ist mir zu blöd. Ich ziehe mir die Schuhe an und los geht's. Ich“
Ja. Mhm. Genau, du musst denen absagen, ja. Genau, genau. Das hilft auf jeden Fall, ja.
Das hilft, das hilft. Aber, ähm, ja, da habe ich auch manchmal mit zu kämpfen. Also ich habe im Moment so 2, 3 Kleinigkeiten, die sind eigentlich gar nicht weiter, äh, schwierig zu machen. Aber die stehen jetzt schon seit 2 Wochen an und jeden Tag ist irgendwas anderes. Und ich bin dann einfach am Ende des Tages auch zu fertig, mich da noch richtig drauf zu konzentrieren. Und deswegen sage ich mir dann: „Ah, dann mache ich das morgen früh.“ Aber dann vergesse ich auch: Ja, morgen früh muss ich arbeiten oder morgen früh muss ich das machen oder jenes machen. Also irgendwie kommt da immer irgendwas dazwischen.
Ja. Weil auch keine große Sachen, ja. Mhm. Aber okay. Ja.
Und ja.
Ja, ja, a also und du theoretisch hast du ja auch Zeit dafür, oder? Genau, ich auch. Ich habe auch Zeit dafür.
Ja. Theoretisch, praktisch nicht. <chuckles> Theoretisch schon. Ja.
Ich i ich entscheide nur ich entscheide nur, dass ich dass ich, die die Zeit mit anderen Sachen fülle, mit Sachen, die ich die ich gewohnt bin, ja, ähm
Ja. Mhm.
ja, ähm.